Allora, è curioso come ci sia sempre un momento della sera, no, in cui diciamo: "Ancora un attimo" e e poi quell'attimo a volte si trasforma in qualcosa di, mhmm, infinito, no, scroll di di mezz'ora, 1 ora, a volte di più. Ecco, mhmm, tu hai un equilibrio o, mhmm, riesci, in qualche modo, a regolarti, ins con la tecnologia prima di andare a dormire, insomma?
Guarda, l'ho dovuto fare per forza di cose, nel senso che, ehm, quando ho iniziato ad avere la sveglia col lavoro che faccio oggi da 20 anni a questa parte, ehm, la mia sveglia ha iniziato a suonare alle 4 della mattina.
Okay. Mh. Urca! <chuckles> Bello impegnativo.
Quindi, ehm, ecco, esatto. E in più i primi anni, quando questo succedeva, ehm, giocavo ancora a pallavolo, quindi la sera avevo gli allenamenti e arrivavo a casa, comunque, intorno alle 10-10 e mezza, quindi, sai, tempo tecnico, la doccia l'avevo fatta magari in palestra, però tempo tecnico che arrivi a casa, mangi qualcosa e poi ti sdrai a letto cioè, comunque, prima delle 11 e mezza, oggettivamente, non riuscivo a essere a letto. E se mi mettevo anche con cellulare a scrollare video, cose, cioè probabilmente facevo il dritto e non andavo neanche a dormire, facevo prima, capito? Quindi, già da lì, ho dovuto iniziare a regolarmi un pochino, quindi, magari, cosa facevo, se volevo fare quella roba lì, la facevo nel momento in cui non avevo gli allenamenti, quindi ero a casa, sai, magari dopo cena ti metti lì sul divano, ti guardi un paio di cose in maniera del tutto tranquilla e ti prendi i tuo tempo.
Certo. Non vai, certo. <chuckles> Immagino. Certo.
Poi, appunto, sono sono cambiate le cose perché è arrivata questa sveglia, ehm, e poi sono cambiate ulteriormente le cose da 3 anni e mezzo a questa parte, perché oltre, a ad avere la sveglia sempre alle 4, quindi questa è è diventata una costante, non è più una variabile, è arrivata una figlia, <chuckles> oka okay, quindi questa ha spostato tutte le dinamiche, tutte le priorità.
Okay. Okay. Ah, bene. <chuckles> Mh, e tutti gli equilibri, certo. Immagino.
Esatto. Quindi, ehm, sai, finché era proprio appena nata oggettivamente lei non faceva altro che mangiare e dormire, la cambiavi, le cose proprio tipiche da neonato. Adesso che ha 3 anni e mezzo, comunque inizia a cioè, inizia, è già un po' che ha il suo in la sua voglia di interagire, la sua voglia di fare anche, chiaramente, dopo cena, okay, quindi lei magari ti chiede o di guardare il cartone animato che è qualcosa sempre di molto limitato, molto controllato, perché durante la giornata la televisione non la guarda mai, quindi ha questa piccola concessione, ehm
Certo. Okay. E questo desiderio serale, insomma, come premio. <chuckles>
Esatto, ehm, io eventualmente se devo guardare il telefono, cerco di guardarlo, mhmm, magari mentre sto finendo di mangiare perché lei mangia un pochino prima di me, perché ovviamente stando fuori dalla mattina fino alle 5-5 e mezza, poi arriva a casa, io le preparo poi con calma la cena, ma lei è affamata come un drago di Komodo, e quindi, magari, lei mangia alle 6 e mezza sta già mangiando, per me un po' presto, però io comunque sono lì con lei. Nel momento in cui poi, ehm, lei decide se stare al tavolo con me oppure se dopo che ha finito di mangiare sta proprio tranquilla, io le lascio anche la libertà magari di mettersi nel tavolino di fianco, ehm, magari dipingere, colorare e io cerco di guardare le cose sul telefono nel momento in cui lei non mi sta guardando, okay, oppure non richiede la mia attenzione.
Mh. Certo, certo. Okay. Quindi questa è la tua gestione, diciamo, de del dello schermo la sera, cioè non hai hai una routine alla fine abbastanza, uhm, precisa, mhmm, in qualche modo.
Sì, sì. Sì. Poi, ti dico, ehm, magari mi concedo anche delle cose con lei, però il telefonino quando c'è lei, tendenzialmente, voglio che proprio sparisca, perché è un dispositivo ehm, io già stavo facendo l'errore di rischiare che lei fosse affascinata da quella cosa, da quell'oggetto, ehm, nel momento in
Okay. Ehm, sì che ha, comunque, sempre un po' di fascinazione, a soprattutto nei più piccoli che, davvero, è una generazione che è nata facendo, ehm, swipe con le dita sugli schermi, cioè sono incredibili da quel punto di vista.
Eh, lo so. Esatto. Quindi io sono riuscita a bloccare in tempo questa cosa, per cui ho fatto brillare sul posto il mio telefono, okay, e e sono riuscita a bloccare questa cosa. Ehm, dopodiché poi avevo avuto anche un confronto con una pedagogista, in cui lei mi aveva anche dato delle delle dritte, in cui mi diceva: "Guarda, ehm, se tu vuoi che lei, ad esempio, non il cellulare ovviamente, ma veda un cartone e poi, ehm, leggete un libro insieme, devi farlo in questo ordine, cioè: prima la parte di schermo con luci e impulsi, poi dopo il libro, perché comunque l'aiuta"
Okay. Mh. Certo. Che è ri più rilassante, l'accompagna, diciamo, a quello che è poi il momento della nanna, certo.
Esattamente. Anche perché, oggettivamente, se ci pensi, anche noi adulti nel momento in cui quando ti svegli di notte io, sai, sono anziana e di notte puntualmente mi sveglio per andare in bagno perché non riesco ad arrivare alla mattina dopo con con la okay, di conseguenza se tu ti svegli e poi dici: "Ah, cavolo, mi sono un po' svegliata, prendo in mano il telefono e inizio a guardare"; chiaramente le luci de cellulare ti riattivano, c'è c'è poco da fare, okay, e non puoi dire che "non riesco a dormire," perché, oggettivamente, a meno che non ci sia un problema veramente importante, ti metti con la testa sul cuscino al buio e prima o poi ti riaddormenti, okay. E in questo i bambini sono, ehm, delle enciclopedie, perché io vedo mia figlia, la posso svegliare alle 2 di notte per darle, che ne so, la medicina, l'antibiotico quando non sta bene, però do cioè, lei lo ingurgita ad occhi chiusi e dopo mezzo secondo sta ancora dormendo, oggettivamente.
Okay, pos potrei capirti. Da Sì, sì, sì, sì. Okay.
Noi, invece, se dobbiamo fare una roba del genere, come adulti, iniziamo: "Ecco, adesso non riesco a dormire, guardo il telefono, accendo la televisione" e invece io mi sono data questa regola che, veramente, a meno che non sta suonando la sveglia, per cui devo per forza prendere in mano il telefono, se no, no, lo metto là e là deve rimanere, cioè
Ah, beh certo, certo. E là rimane. Okay.
per me è è una regola aurea, okay, e ferrea. Così come dimmi.
Senti, ma, secondo te, perché, mhmm, d questi schermi ci tengono così svegli? Cioè, cosa succede nel cervello quando restiamo attaccati anche se siamo stanchi morti? Cioè, solo alla luce blu? O oppure, c'è uno senso di eccitazione mentale, boh, dato da notifiche, messaggi, "Vediamo cosa è successo qua," "Fammi guardare questa cosa ha combinato," cioè co cos'è che entra in circolo?
Beh, tieni conto che comunque nel momento in cui tu a guardi dei contenuti cioè, al di là della luce in sè, però, se tu ti fai affascinare da un contenuto, tendi anche a a concentrarti su quello che è scritto oppure il video che stai guardando, quindi vai ad attivare anche un discorso proprio di attenzione su quel contenuto. Per quanto non debba essere necessariamente una versione di Sofocle, okay, però, ehm, anche delle eh, certo!
Sì. Okay. Oka okay. Accende la curiosità anche banale, superficiale.
Certamente, e quindi quello fa sì che la tua il tuo senso di sveglia aumenti e ti fa stare lì incollato. È veramente paragonabile quasi alla droga per qual per qualcuno, cioè, ehm, soprattutto sì, sì, sì, s io vedo mio marito, mio marito guarda che, cioè, potrei tranquillamente definirlo un drogato del telefono, perché non c'è un momento in cui forse quando mangia, ma non sono neanche sicura; ecco, no, quando cucina! Perché quando mangia comunque ce l'ha lì di fianco, ehm, quando va in bagno, capace di stare 1 ora in bagno col telefono in mano a scrollare qualsiasi ma, guarda, è una cosa incredibile e che io dico: "Tu non puoi" cioè, i a volte, io scherzando, gli mando un messaggio a quel punto e dico: "Devo mandare una SWAT per liberarti? Per portarti via il telefono?" perché oggettivamente crea una dipendenza incredibile, e io non voglio ad esempio che mia figlia veda un'immagine dei suoi genitori così. No, assolutamen
I, una sostanza psicotropa quasi, cioè Mh-mh. Okay. Na <chuckles> me lo m questo lo immagino ancora meglio di prima.. <chuckles> Certo. Chiaro. Abbia quel tipo di dipenden certo. Senti, mhmm, per molti è impossibile evitare completamente i dispositivi, no, soprattutto magari se lavori in smart working o chi studi, chi scrive di no mh.
Ma credo che non vadano neanche evitati in senso assoluto, ma che ne vada fatta u un giusto uso moderato, capito? Chiaro che se sei in smart working e fai magari un lavoro, uhm, che non è che cuci le tomaie delle suole delle scarpe, ma magari devi lavorare col computer, appunto, o col telefono, ci sta che tu usi quei dispositivi. Però poi finito l'orario di lavoro, li chiudi, li metti via, c'è altro oltre ai dispositivi. Cioè, la vita non è rinchiusa in quei dispositivi.
Okay. Certo. Okay, assolutamente sì. Sì, sì, sì, quindi qualche strategia pratica che funziona, <chuckles> da questo punto di vista, tu ce l'hai?
Tipo <chuckles> allora, su di me, uhm, semplicemente f fare quello che faccio. Nel senso che, già fare la mamma ti comporta che delle volte io il telefono lo dimentico anche in giro e non so dove sia e lo faccio geolocalizzare da altri.
Mh. È okay.
Cioè, tipo, mi è capitato che ero a cena a casa di mia sorella, non avessi il telefono e chiedessi a mio padre di dirmi se il mio telefono si trovava a casa mia il che, cioè, ha un po' dell'assurdo, però è così; giusto per essere tranquilla che non l'avevo perso in giro, okay? Ehm, ho talmente una vita con uno stile serrato per cui non ho neanche il tempo fisicamente di mettermi lì a scrollare i famosi video, non ce l'ho. <chuckles> Quindi, ehm, diciamo che mi sono auto-eliminata da quel tipo di dipendenza.
Dove diamine <chuckles> okay, okay. Certo. Beh, meglio! Meglio avere, diciamo, degli impegni di altro tipo. Senti, per
Per quanto riguarda, invece, gli altri provo a dare degli stimoli, ehm, nel caso di mia figlia, ehm, provo a, così, offrirle che ne so, una volta pi pitturiamo con le tempere, un'altra volta facciamo un puzzle insieme. Cioè, cercare sempre di fare delle attività che so che le possono piacere, qualcosa di manuale e che e che aumentino un po' che facciano lavorare quella che è la sua creatività.
Mh. Certo. Okay. La distolga, no, somma, da E si è un po' persa chiaramente perché tra schermi, insomma, che s subiamo passivamente, intelligenza artificiale o anche videogiochi, mhmm, un po' magari, mhmm, passivi, in effetti, abbiamo perso, mhmm, un pochino <chuckles> quel tipo di di attivazione mentale.
Che non entreranno mai qui. No, qui qui qui son fuori. No, no non entrano qui, quella roba lì <chuckles> qua non entra per lo meno, finché io sono in grado di intendere e di volere, sono abbastanza asburgica sotto questo aspetto, quindi non faccio entrare questi tipi di di s di cose in casa.
Okay. Senti, ehm, ci sono alternative piacevoli allo schermo per te quando decidi di staccare, che fai qualcosa, appunto, al posto di di guardare, mhmm, una serie o dei video, dei social? Leggi, ascolti musica, che ne so, scrivi, cammini, ehm, ecco, c'è un rituale che
Allora, dipende dalla fase della giornata, nel senso che se è di sera, mi piace molto a ehm, so che è un'immagine stile nonna, ehm, sdraiarmi sul divano, ho una chaise longue meravigliosa che ho proprio voluto con tutto il cuore per quello, e mi metto lì, classica copertina sulle gambe e a volte anche solo bere una tisana calda, magari particolare, ma tisana per intenderci non la bustina, ma proprio il composto che tu fai sciogliere dentro un determinato okay, li dentro l'infusiera, se così si può definire.
Okay. Ah, okay, okay. Sì, sì, sì, certo.
Ehm, e quello mi piace tantissimo, mi rilassa. Poi, se invece ho tempo, durante la giornata mi piace molto il massaggio alla schiena, quella è una cosa per me afrodisiaca quasi, c sì, sì, sì, sì, cioè proprio lì, le mie tensioni le lascio andare tutte e ti dirò di più: ancora più che il la schiena, le mani, perché penso di avere una dose di di tensione nelle mani che accumulo proprio, per cui anche solo quando vado a far la manicure e mi mettono la crema per le mani, io, già lì, sento proprio la mano molle sì, sì esattamente. Oppure anche passeggiare, insomma, mi piace stare all'aria aperta. Io soffro se devo stare tante ore in casa in pigiama, quella cosa mi manda fuori di testa. Sì, sì, il sabato e la domenica, c'è mio m marito dice: "Tu non sei in grado di rilassarti," in realtà il mio modo di ri sì, esatto, io devo uscire, devo fare
Ah, wow! Molto rilassa afrodisiaco, okay. Dalle mani? Okay. E rinasci. Ah, vabbè, ci sta. E ti manda male, okay. Puoi fare qualcosa per forza, non riesci a stare con le mani in mano.
Non voglio sentire che butti via il tempo, ecco.
Vabbè, ci sta. Sì, sì, sì, vabbè, ci sta un approccio che, mhmm, non tutti abbiamo uguale ma che, in qualche modo, se tu senti necessario al tuo essere, ehm, <chuckles> ci sta.
Esattamente, esattamente. V io, veramente, sono sempre lì che guardo viaggi, qualcosa da fare anche per un micro weekend, poi in realtà magari non riesco a fare niente, però ci provo.
Senti <chuckles> Mai ferma, insomma. Però ad intanto c'è l'i l'app il diciamo l'intento di di stare sempre in movimento, l'intento di programmare qualcosa, poi se si riesce meglio, insomma. <chuckles>
Guarda, tanto per farti ridere e farti un'analogia, ehm, io quando vado a prendere tutti i giorni mia figlia alla scuola materna, la prima domanda che mi fa dopo aver detto: "Ciao, mamma", mi guarda e mi dice: "Dove andiamo?" <chuckles> Quindi credo di averle trasmesso un po' questa cosa. <chuckles>
Certo, quel tipo di sì, sì, sì, assolutamente. Senti, p qualche piccolo passo realistico o un consiglio a chi non riesce proprio a disconnettersi? Cioè, mettiamola così: non tutti riescono, no, o vogliono staccare davvero; quali piccoli passi potresti consigliare tu per ridurre l'impatto degli schermi?
Sì. Guarda, io, ehm, tenderei a, mhmm, fare proprio un bilancio: mettersi lì seduti e, in onestà, mhmm, dire dentro a se stessi che cosa ti porta a fare quella cosa, e, invece, che cosa ti porterebbe il non farla. Cioè, il togliere del tempo al famoso scrolling, no, ehm, come lo definiamo, al guardare le cose, le notizie sui social, ehm, capendo che non è un qualcosa di fondamentale e di vitale. Uhm, se uno fa un bilancio di quante ore passa sul telefono e e si può guardare anche tranquillamente da quelle ehm, da quei riassunti, resoconti che il telefono stesso ti offre, okay, ti fai un'idea di quanto tempo perdi e di quanto tempo invece potresti investire facendo qualcosa di veramente più piacevole, più stimolante, uhm, magari anche condividendo quel tempo con qualcuno che ti fa stare bene, che ne so, un compagno, un amico, qualcuno della famiglia, insomma. Ehm, qualcosa di dove tu sei parte attiva perché io credo che quando fai quel tipo di lavoro col telefonino o col computer sei totalmente passivo, pensi di essere attivo, ma in realtà è un un uso del telefono totalmente passivo, sì.
Mh. Okay. Certo. Ah, sicuramente, chiaro. Certo. Passivo, certo. Sì, sì, forse non si tratta tanto di spegnere la tecnologia o gli schermi, ma magari anche di ritrovare il confine, no, c'ho tra ciò che ci serve davvero e ciò che, invece, ci sta rubando spazio e tempo, no? Ehm
Esattamente, che <chuckles> ti ruba spazio, tempo e anche proprio vita, secondo me.
<tsk> Sì, sì sono d'ac anche dormire, in fondo, ogni tanto è è un modo i modo più antico, no, che abbiamo di ricaricarci, forse dovremmo dovremmo rispettarlo, no, e abbandonare un po' gli schermi a favore di quest'ultimo.
Esattamente, esatto. <chuckles> Sarebbe il caso, perlomeno.
Senti, grazie, è stata una chiacchierata sicuramente molto interessante, molto illuminante, o forse deluminante, visto che dagli schermi staremo un pochino più lontani da adesso in poi, e ti ringrazio. Alla prossima, volentieri.
<chuckles> Esatto. <chuckles> Guarda, il piacere è stato davvero tutto mio.